Also, ich habe das, äh, aus'm, ja, ganz normalen menschlichen Verständnis heraus gemacht
Ja.
ohne da jetzt großartig, ja, was gelernt zu haben. Ich denke, äh je jeder kann Mensch für den anderen sein. Da bedarf's keiner großen Bücher.
Mhm, interessant. Und wenn du irgendjemand anderen mal in der Zukunft so was raten würdest, was wären so die die wichtigsten Schritte für so was, wenn man sich auch irgendwie vielleicht selber helfen möchte?